Eee, teman deket sih. <laughs>
Oh, teman dekat ya. Oke oke.
Teman dekat heeh, yang yang sama-sama iya punya bisnis barenglah. Maksudnya bisnis sama persis kayak aku niche-nya, gitu. Kayak, oh kok d dia padahal, e kalau aku melihat biasa saja gitu loh, tapi sebenarnya kalau dibilang secara customer banyakan aku cuman kok kayak, "kok gitu ya?" Gitu. <chuckles> Pengennya pengennya tuh ngerasa iya paham enggak sih? Jadi kayak, "Oh, dia tuh enggak kayak gini loh aslinya, tapi kok bisa ya, mereka ditampilin di media sosial seperti itu?" Gitu. Itu sering ngerasa keganggu sih pikiranku dengan itu, gitu.
Mhm. Mmm, oh, oke. Kebayang. Mhm. Mhm. Kebayang kebayang sama situasinya Kak, dan itu pasti bikin kamu cemas bahkan ada kecenderungan, ada perasaan iri gitu enggak sih, Kak? Atau mungkin minder? Demotivated?
Eee, aku iri hati tuh i sebenarnya enggak, justru kayak aku malas berproduktif gitu. Jadi kayak, "Udahlah, ya udahlah kalau misalnya anu, udah customer-nya ambil saja dah." Gitu. Ngerti enggak sih? Jadi kayak bukan iri lagi, jadi kayak
Oke. Oh. Kayak udah legowo gitu? Oh, lebih ke hopeless ya?
udah hopeless. <laughs> Iya jadi kayak iya kayak, "Ah, udahlah bodo amat dah, gimana sih caranya?" Kayak gitu.
Oke oke, tapi tapi sebenarnya perasaan kamu membandingkan diri kamu itu mempengaruhi rutinitas keharian kam keseharian kamu enggak?
Eee eee, iya sejujurnya akhir akhir-akhir ini gitu. Jadi, sebelumnya tuh aku fine, apa, baik-baik aja, gitu. Terus ternyata kok akhir-akhir ini kok kayak kok kayak kehilangan semangat, gitu loh. Jadi kayak, karena apa ke sering membanding-bandingkan gitu gitu, e gimana sih caranya biar enggak ngebanding-bandingin gitu? Biar punya kepercayaan diri gitu, gimana?
Mhm mhm. Oh. Mmm. Oke. Oke oke. Aku coba ngasih aku makasih banyak ya kamu udah cerita ini. Tapi menurutku Kak, kamu tuh sebenarnya sudah punya modal untuk memulai atau mem mencoba langkah yang konkret Kak, supaya kamu terhindar dari, eee, kehilangan motivasi gara-gara kamu membandingkan diri kamu dengan teman kamu di social media, gitu. Karena kamu tadi di awal udah bilang kamu tuh sebenarnya sadar bahwa yang ditampilkan di social media itu tuh cuman kayak highlight-nya aja kan, gitu. Orang jarang uploa orang kan jarang memposting struggle-nya gitu, yang muncul itu kayak 1% terbaik dari hidup mereka kan, bukan keseluruhannya dan kamu di awal tadi udah ngerasa itu, gitu. Jadi, eee, iya semua orang punya belakang layar yang tidak ditampilkan, itu harus menjadi 1 langkah yang harus kamu, apa ya, iya kamu ingat terus gitu, Kak. Nah, yang ke-2 mungkin
Mhm. Ngebandingin. Menunya. Iya betul, mhm. Kesedihan gitu ya? Mhm. Mhm.
mulai ini deh Kak, mmm, menurut aku kamu bisa konkretnya tuh bisa kurangi paparan tanpa harus benar-benar hilang dari medsos sih. Kamu udah pernah coba belum kayak misalkan nge-mute akun-akun yang bikin kamu ngerasa compare terus, gitu? Atau, m iya, sampai unfollow gitu, ah, sementara, eee, detoks Instagram gitu, pernah enggak? Belum ya?
Tidak. Mmm. Belum sih.